É, é uma é um é um ritmo mais lento. É similar com o é p um pouco parecido com o Carimbó, o Carimbó é um pouco mais acelerado
Aham. Aham.
só que esse é um pouquinho mais lento, e é
O Carimbó é um pouco mais famoso, né. Eh, j Aham, mas Lundu é interessante, nunca tinha ouvido falar.
É, isso. É um pouco mais famoso. É, é bem interessante, ele é ele é um ritmo mais lento. É como se fosse mais compassado, assim. Então, geralmente, ele tem uma melodia mais, eh, calma e a e a letra das músicas é mais remete mais a a a a questões românticas, digamos assim. É, enquanto que é, enquanto que no Carimbó, ele é muito utilizado, assim, para contar histórias, para para para fazer com você faz um ritmo, ali, mais acelerado. Então você presta um pouco mais de a da de atenção naquela dança mais acelerada, o espaço, tudo é u um pouco mais acelerado. No Lundu é u Lundu é um pouco m mais lento, um pouco mais compassado, e também as histórias e o que você conta na na canção, são coisas mais calmas. Isso, é. Eu eu acho muito interessante isso, porque é é uma coisa que conecta muito a a a nossa mente com o lugar que a g da onde a gente veio, sabe, as nossas raízes.
Uhum. Entendi. Ah, certo. Olha, que legal! Uhum. Sim, sim. Aham. Hã. Que São diferente. Aham. Olha, que legal. Com certeza. E eram t estilos musicais que, eh, tocavam na sua casa, na assim, a casa da sua família? Vocês ouviam, eh, frequentavam lugares, eh, onde tocavam esse estilo esses estilos musicais? Estava mesmo presente, assim, na sua infância, adolescência?
Uhum. Sim. Com certeza. Toda essa questão musical sempre foi muito presente para mim, porque, n na minha na ca na casa da minha família, dos meus pais, né, a gente já começava o dia ouvindo música. Então, hã, s basicamente, antes da gente ir para escola, o dia já começava, a gente acordava ouvindo música. Então é. <chuckles> Então sempre para meio que a gente acordar mesmo de vez, já começava o dia com música, então no caminho para escola a gente ouvia música. E também a a a educação no Norte é muito voltada para questão musical, também. Tem nós temos nós temos aulas que são referentes a essa questão musical e cultural, que nós temos que aprender os diferentes por exemplo, os diferentes instrumentos que são utilizados na nas diferentes tipos mu e estilos musicais do Norte, e aí nós temos que ap aulas de canto, nós te é é tudo muito, assim, presente, sabe, na na na nossa vida ali, crescendo. E é, isso é muito interessante.
Hã. <laughs> Olha, que legal. Uhum. Ah, sim. Aham. Que interessante. Uhum. Entendi. E você já saiu e você saiu de lá há quanto tempo, do Pará?